えっと私、ちょっと来年6月に、あの、ワールドカップにを現地観戦する予定で、もうそれは決まってるんですけど。
はい。 うんうん。 ああ、いいですね。うん。
はい。で、なんですが、ちょっと、まあ、グループステージは、もうあ、そうですね、日本わ私日本推しなので、はい、日本のを見に行くんですけど、グループリーグの、もう組み合わせとか日程は決まってるので、ま、ホテルとか、まあ、交通機関とか、そういうのは抑えられるんですけど、その後のノックアウトステージも、ちょっと見にできたら準決勝ぐらいまで見に準々決勝かな、ぐらいまで見たいな、ま、ちょっと日本が勝ち進む限りみたいな感じに思ってるんですけど、その後って、なんかその、試合が何ですか、その勝敗によって、しね、決まってきちゃうので、なんかこういうときってどうやって皆さん、こう、対応してんのかなっていうのがちょっと知りたくて、お話、なんか、もし、あの、そうですね、聞いていただいて、なんかアドバイスあれば、はい、教えていただければなって思うんですけど。
はい。 うんうん。 ははい。 うん。 ああ。 はい。 うんうん。 なるほど。 はい。 うん。 ああ。 はい。うんうん。 そうですね。確かにそこって、ま、最初の、こう、あの、リーグっていうのは、ま、確定的に、もう、決まってるけど、その後のトーナメントに入ってくると、ま、そもそも進めるのかどうかっていうことすら、わからないですよね。うん。
はい。 はい。うん。 はい。 うんうん、そうなんです <laughs> そうなんですよ。ま、進めなかったら、ま、帰国っていうのは、ま、あんまり考えてないので、ま、その代わりに何か他を見るっていうのは、できるかなとは思うんですけど、ただ、やっぱり、その
はい。 うんうん。
1位通過か2位通過で、ちょっとシナリオが違うというか、プラン、あの、はい、ルートが違くなってしまうので、なんか、ちょっと、その辺って、だから、どこまで、こう
なるほど。 はいはい。 うーん。
よ予定を決めて、こう、やれば、本当だったらね、その、決まった時に取るっていうのを、一つの手だとは思うんですが、ただ、それはリスクがかなり
はい。うーん。 あ、そうですね。 うーん。
高いかな、なんか、しかも私、ま、友達と、その、ふたりで行く予定なんですけど、ま、私たち、全然、その、バックパッカーとか、もちろん、そんそういう感じの旅行って全然したことない人なので、そもそも、あんまりそういうリスクを負いたくないっていうのがすごくあって、はい。どうなんだろうなと思って、はい、ちょっと無謀と言えば無謀なんですが、はい。
はい。 うんうん。 なるほど。 はい。 うーん。 ああ、そうですね。ま、確かにそこら辺って、こう、難しいところもありますよね。うん。そう。はい。そういった中で、あの、ご自身の中では、もうすでに、大体の滞在期間とか、あとは、その、あ、滞在する場所とかっていうのは、なんか、こう、頭ん中には入ってる感じなんですか？
うん。 うーん、そうなんですよね。 はい。 うん。 あ、そうですね。なんか、1位通過だと、もう、この都市に、2位通過だとこのルートっていうのは、もう、分かっているので、ま、一つの方法としては、もう、それぞれ、1位のホテルをと、ま、1位も2位も、両方、ま、ちょっとダブルブッキングじゃないけど、この予定で押さえてしまって、で、えっと、ただ、飛行機って、なんか、あ、それでホテルは、なんか、結構ギリギリまでキャンセル料がかからないとかあるので、それはできるのかなって思うんですけど、えっと、飛行機は、やっぱり、なんか、キャンセルすると、もう、全然、全部の料金がはい、取ら取られちゃうっていうか、はい、あの、キャンセル料全額みたいな風になっちゃうので、ちょっと、そう、飛行機だけは、ちょっと、その、ね、プラン1位プラン、2位プランっていう風にできないのかなって、ちょっと、思ってるんですよね。
うん。 はい。 うんうん。 あ、ああ。 はい。 うん。 なるほど。 うん。ありますね。 はい。 うーん。 はい。 うーん。 ああ。 そうなんですね。ま、確かに、あの、宿泊の方ですと、ま、その、ま、実際にワールドカップになってくると、ま、どこまで、あの、規約とかが変わるとかは、その辺は少し難しい部分もあるかもしれないんですけど、基本的には、やっぱり、こう、ま、Booking.com でも、どういったウェブサイトとかでも、ま、ほんとに、割と、こう、直前まで、あの、変更することは可能だけど、ま、エアフライトチケットっていうところなんですね。
うーん。 はい。 うん。 はい。うん。 うん。 はい。 うん、はい。 うん。 はい。 うーん。 そうなんですよ。そこは、もちろんなんか、キャンセル可能とかなんか、変更可能というものもあるとは思うんですけど、多分それって、あの、私、結構にゅ国内の、そうですね、あの旅行とかの時って、そういうフレキシブルなやつってすごいせいわゆる正規料金とかで、すごい高かったりするんですよね。多分、アメリカ、あ、今回アメリカが主に移動のところになると思うんですけど、アメリカのはい、飛行機も多分おんなじで、おそらく正規の料金を払えば、もちろんフレキシブルなんですけど、っていうところはあるかな、とは思ってますね。うーん。
うん。 はい。 うんうん。 ああ。 はい。 そうですね。うんうん。 はい。 うん。 なるほど。 うん。 はい。ま、確かにそういったところで、ま、ものすごく判断とか難しくなってくると思うんですけど。ま、例えばその、ま、あの、LLC とか、あ、LCC とかで、えっとそうですね、ま、そ、ま、例えば、1位通過の、ま、飛行機と、ま、2位通過の飛行機を両方買った時と、あとは、あの、もう1つは、あの、それと対照的にフレキシブルを選んだ場合、なんかそれを、その料金を、あの、ま、比べてみるっていうのはどうですか？
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 うん。はい。 ああ、比較すると。あ、そうですね。私も今なんかお話を聞いてて、そっか、まだそこまでやってないなって思って。あの、とにかく、まあ普通に安い運賃だとこれ。ま、安い運賃でもちょっとやっぱりあの、シーズン的に高いんですよ。やっぱりなんかこう、ワールドカップき、なんの値段みたいなのが多分これ、うわのま、ね、それはダイナミックプライシングだから、こう人気があるとどうしても、ね、上がっちゃうのが、ま、フライトだとは思うんですけど。はい、でも確かに、その両方を今まだ、比べるまでちょっといってなくて、もう、飛行機はあの、直前しか取れないよねっていう頭がすごいあったので。あ、そういうのを教えていただけて、はい、良かったです。<laughs>
うん。 はい。 うんうん。 ああ。 そうですね。 うーん。 はい。 うんうん。 なるほど。うん。 はい。 うん。 はい。そうですね。ま、やっぱりこう、あの、ま、LCC とかになってくると、その2つを取っても、その、ま、正規料金で、ま、フレックスを、ま、使うよりも、ま、かえって安くなったりする可能性とかもあったりするので。ま、でも、それっていうのは本当にこう、日々、あの変わってきたりとかも、あの、したりするので。そうですね、そこら辺は早めにチェックした方がいいのかなっていうところと、あとは、もしかすると、その、ま、例えばVPNとかを、あの、お使いとかでしたら、その、国によっても、その、ま、値段って、あの、多少変わったりするので。そこら辺も少し、あの、調べてみるっていうのもいいかもすね。
うん。はい。 うん。 はい。 うん。 うん。 ああ。 うん。 うん。そうですよね。 うーん。 はい。 はい。 うん。 うん。 はい。 ああ。 なるほど。あ、そうなんですね。やっぱりちょっと、国によっても値段が違うっていうところで、はい。じゃあちょっと、そこ、え、それは、その、買う国ですか？私とかだったら多分今、日本から買ってるみたいな感じな風になると思うんですけど、じゃなくて、その国内、同じ、例えば、ま、アメリカから買うとかだと、ちょっと値段が変わっちゃうってことですか？
うん。 はい。 うんうん。 あ。 はい。 そうですね。うん。 はい。 うん。 あ、そういった感じですね。まあ、例えば、まあ、それはほんとに、あの、是非調べていただきたいんですけど、例えばこう、日本よりも、まあ、そうですね。インドネシアとかの、まあ、VPN を使って、まあ、インドネシアからアクセスしてる体で、まあ、そこから、その、ま、同じプラットフォームを見ても、場合によっては、あの、値段とかが結構変わってきたりとか、することもあるのでうん。はい。
ああ。うん。 はい。 うん。 ああ。 うん。 はい。 うーん。 ああ。 ななるほど。そういうことですね。あ、そうなんだ。ちょっと、それは全然、なんかすごい、なんか裏技的で、はい。いいことを教えていただけて、はい。良かったです。あ、そういうのもあるんですね。まあ、うーん。そうなんですね。分かりました。はい。
うん。 はい。うんうん。 そうですね。うん。まあ、そういった意味では、うん。本当にエアフライトチケットとか、まあ、あとは、その、ま a、宿とかも含めて、まあ、そういった、あの、VPN とかを使ったらどうかなっていうのも、まあ、少し、考慮っていうか、あの、頭に入れておくと、まあ、もしかすると結構こう、場合によってはお金をセーブ出来たりとか、する可能性もあるのかなっていう風に少し、お聞きして思いましたね。
うん。 はい。 はい。 うーん。 あ。 ああ、そうですか。はあ、それは本当に、知らなかった。ちょっと、う裏技的なとまあ、裏技じゃないかもしれ皆さんもご存じなのかもしんないですけど、はい。でも、そういうことを教えていただいたので、ちょっと、その形で、はい。調べてみたいなと思います。はい。うん。はい。ほうなんですよ。
はい。うんうん。 はい。 うん。 あ、そうですね。うん。まあ、でもなかなか、その、まあ、どっちの方向に、まあ、転がるっていうか、ま、そもそもトーナメントに行けるのかどうなのかって、ん、ま、予測も、もう本当に誰しも出来ないっていうところがありますよね。うん。
うーん。 はい。 うーん。 <laughs> そうなんですよね。なんか、ちょっとね、あの組み合わせ抽選とかも、なんかスーパーコンピューターにさせてみたとかっていうのもね。なんか、こう、まあ、ん SNS とかで、ありましたけど、あれも全然なま、も、当然のことながら、全然、あ当たってはいなくてですね。うん。まあ、そんなもんだよねって思って、誰にも、そんなこと分かんないよね、みたいな感じはね、あったりして、ここればっかりって、ほんとは、今ちょっと、ノックアウトステージで、1位と2位と、あと、ほん3位までも行けるんですよ。今回よんじゅうはちかこく開催なので、ラウンド32っていうか、ひとつはい。
はい。 うんうん。 ああ。 だはん。 うん。 そうなんですね。 うん。 はい。 うん。 はい。 うんうん。 なるほど。
ステージが増えているのってあるんですけど、ただもう、ほんとに、その、3位通過とかを考えてると、もう、ほんとパターンが3位って一番もう、えと、多分、ええと、そのグループステージで勝ち上がって3位になりましたっていうところの、成績多分上位はちチームが残れるっていう感じなので、3位で必ず行けるっていうわけでもないし、かなり確率的には、すごい低いんですけど、私は、もう、ちょっと、考えたくないと思ってる自分がっていうのは、この日本はもう1位か2位通過しかないよって、お3位じゃいけないと思ってます。って思ってるんですけど、ただ、ほんとは、その3位の、あの、プランというか、ルートも、考えておかなくちゃいけなくて、もうそうなると、ど、もう、なんか、ははちチームのうちのどっかなので、もうほんとにパターンが読めないんですよね。
はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 うんうん。 なるほど。 はい。 うんうん。 そうなんですね。 はい。 うん。 わあ。 なるほど。 うん。 はい。そうですね。まあ、ほんとに、そこら辺は難しいと思うので、まあ、途中からは、まあ、ベットするじゃないですけど、かけていくしかないのかもしれないですね。うん。
うーん。 はい。 そうですよね。なんかちょっとやっぱり確率の高いところに、まあ、ちょっと、こう、し何て言うんですか。シフトというか、まあ、そこにちょっと、ね、まあ、時間もかけるというか、そこに、あれするしかないのかなっていう、ちょっと決め方もありますよね。うん。
はい。 うん。 そうですね。はい。まあ、でも、いずれにせよ、すごくワクワクするような、楽しみな旅行ですね。
<chuckles> はい。そうなんです。すごい楽しみなんですけど、なんかまさかこんな、ちょっと、今回、ちょっとノックアウトステージまで行くっていうのが初めてで、はい。なんかこんな苦労すると思わなくて、ちょっと、なんか、こうの、悩みはありますけど、はい。楽しみにしてます。本日は色々、アドバイスもいただいてありがとうございました。
うん。 はい。 うんうん。 なるほど。 はい。 はい、こちらこそほんとにありがとうございました。